À, với lại á, nếu mà, ừm, khi mà đi ăn, a, buffet là là giống như là ăn, a, tự chọn á, thì bạn, a, hãy chọn những cái món mà bạn, a, bạn thấy là nó phù hợp với sức khỏe, tức là đi ăn, a, cái những cái món ăn tự chọn thì bạn hoàn toàn có thể là chọn những cái món mà có nhiều, ờ, dinh dưỡng mà nó ít dầu mỡ nè, như là, ừm, rau, nấm hay là những cái món mà nó không có chiên, ha, dầu mỡ á bạn, thì bạn chọn những cái món đó. Nhưng mà vẫn là một cái cái suy nghĩ ở trong đầu á, là vẫn là để ăn để trải nghiệm chớ bạn, a, đừng có nghĩ là ăn để <chuckles> ăn để đừng có lỗ thì lúc đó bạn phải ăn rất là nhiều luôn đó. Ừm.
Đúng rồi. <chuckles> <laughs> Đúng rồi, đúng ha Trời ơi, mắc cười quá trời. Thật ra á, là cái tâm lý đó chắc hổng biết sao nữa, giống như là mình, kiểu, đi ăn buffet á là mình hay nghĩ là "Trời ơi, bỏ một cái số tiền lớn rồi mà vô ăn cho đã, cho lại vốn chứ trời ơi, ăn ít quá, giống như bỏ tiền ra bị phí á bạn." Mà cái tâm lý đó nó cũng ảnh hưởng đến mình nhiều sau khi mà mình ăn nha, giống như là bị tham á, ăn cho nhiều vô cho đỡ lỗ vốn <chuckles> xong cuối cùng về cũng mệt bụng, khó tiêu chứ cũng đâu có được gì đâu.
Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ờ, mình hiểu, ừm.

Bạn ơi, cái chuyện mà ăn ở ngoài đối với nhiều người á là chắc là vui lắm nha, còn với mình á, nó vừa vui mà vừa bị căng thẳng nữa. Tại vì mỗi lần mà đi ăn với bạn bè á, hay là đồng nghiệp á, mình sợ là sẽ ăn quá tay đó, cái lúc mà mới ngồi xuống á thì mình cũng tự nhắc nha: "Hôm nay ăn vừa phải thôi nha, hôm nay ăn vừa phải thôi." Nhưng mà đến khi đồ ăn được bưng ra á nha, mọi người rủ rê, nói chuyện rôm rả tự nhiên tay mình cứ gắp lia lịa, miệng thì cứ ăn. Đến lúc đứng dậy á, mới thấy, trời ơi, bụng nó căng quá! Người nó nặng trịch à, tối về thì khó ngủ nè, khó tiêu nè, sáng hôm sau dậy còn thấy, trời ơi, có lỗi nữa chứ sao hôm qua ăn nhiều vậy. Thì có lần á mình đi ăn, ơ, buffet với công ty, ban đầu á, mình chỉ định ăn nhẹ cho vui thôi, nhưng mà nhìn bàn bên cạnh á, chất đầy đĩa nè, rồi đồng nghiệp cứ nói "Ăn đi, ăn đi, ờ, có mấy khi công ty bao." <laughs> thế là mình cũng, ơ, gắp hết cái này tới cái kia nè. Lúc về nhà á mình vừa, trời ơi, khó tiêu, đau bụng mà vừa trách bản thân: "Trời ơi, ăn nhiều vậy hông tốt mà sao hổng dừng lại được vậy trời?" Thì cái cảm giác mà mỗi lần đi ăn ngoài xong á thì mình lại, ờ, cảm thấy như là muốn chăm sóc cái sức khỏe mình hơn, tại vì cứ thấy á ăn nhiều rồi dầu mỡ thì thấy khó tiêu như vậy á. Mình cũng không có muốn lúc nào cũng phải từ chối đi ăn, vì mình vẫn muốn giao lưu với mọi người á bạn, nhưng mà mình cũng không có muốn cứ mỗi lần đi ăn là, ừm, ăn quá đà như vậy á. Nên hôm nay mình muốn, ơ, nhờ bạn cho mình xin một ít lời khuyên được hông?
Sao bạn? Ờ, vậy luôn hả bạn? Ừm. Rồi, mình hiểu. <chuckles> Ừ, ô kê. Ừm, rồi, mình hiểu Ừm. Ừm, thiệt luôn. <chuckles> Ừm. Mình hiểu.

Đúng rồi, trời ơi, cái cách này vừa độc vừa lạ nhưng mà mình nghĩ là mình có thể áp dụng được đó, tại vì, ờ, một khi mà đã sợ bị, ờ, thâm hụt tiền á là hả, cái miệng nó sẽ tự giảm bớt cái khẩu phân đó bạn ơi. Thì cũng rất là cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và chỉ cho mình những cái, ơ, ờ, lời khuyên nó cụ thể và nó hữu ích như vậy á. Giờ mình cũng có tự tin hơn rồi, nhẹ nhàng hơn khi mà những cái bữa ăn sắp tới á, mình biết cách hạn chế hơn rồi đó nha, nhờ bạn hết đó.
À, đúng rồi. Ừm. Ờ, được vậy thì tốt quá, mình cũng rất vui được nói chuyện với bạn nha. Ờ, cảm ơn bạn, chào bạn.